Akin naman po, siguro 'yung, 'pag ganyan sa pera din, na parang 'yung ganyan. Credit card naman po 'yung akin. Siguro po 'yung hindi ko po in-expect na syempre, na parang maa-approve po tayo diyan kasi mahirap po, 'di ba? Parang 'yung nangyari po, parang ang laking siya, ang laking tulong po talaga 'pag may credit card.
Oo, sige. Ah, oo. Totoo 'yan, mhm, agree ako diyan.
'Tsaka 'yun po 'yung sitwasyon na hindi ko po in-expect na parang, ah, ma-approve po ako at magkakaroon po ng ganyan. So ngayon, parang ang laking tulong po na talaga. Sa parang dati lang po kasi, nakiki-swipe lang po ako diyan sa kapatid ko. Siyempre, ako, nakakalungkot po na parang nakiki-ano pa tayo. Oo, ganyan ayon.
Hmm kaya talaga magaling. Kapatid mo. <laughs> Oo. Na may tawag doon, eh, nakiki-sam nakiki-ride, ayun.
Oo, 'yan ganyan hmm, mhm.
Ah, pero curious ako, 'yung kailan-kailan ba lang ikaw na-approve? Like mga 2020. Or late before pa, gano'n?
Ano po 'yan, eh, parang. 2022, parang ganun, oo, parang gano'n lang po siya, So.
Ah, okay. Hmm, at least, 'di ba, 'yan mayoron ka at na sarili mo.